उ वहाँ, काफ़ी बदलाव आया है क्योंकि अ, मतलब जैसे अभी मैं तो सबसे दोस्ती कर लेती हूँ, जो भी आता है बट अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके। <chuckles>
हुँ, हुँ। अ, ओके, ओके।
मतलब पे तो सबसे बात मतलब हर हाँ।
तो मतलब अब मतलब अब हम दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। <chuckles> जी। <chuckles>
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और तो वही है मतलब जैसे पहले तो मैं किसी से इत्ती बात भी नहीं करती थी, तो अब सबसे बात करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे हैं, तो उस वज़ह से भी अ, उनसे भी मैंने ये सीखा कि सबसे बात करो, पर आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर सकते हो कि
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, कि किसको कितना आपको छूट देना है, कौन कितना बात कर सकता है, क्या बात कर सकता है। मेरी पत्नी में भी ये चीज़ें हैं, वो भी मतलब अ, बहुत रिज़र्व रहती है अपने में और बहुत ही कम ध्यान देती है, हो सकता है उसके बगल में अ, कोई किसी को मार रहा हो और वो उधर भी नहीं देखती, उसका तो ऐसा हालत है, कि वो हाँ, तो वो भी सेम वैसी है कि उसने इतना बना रखा है कि कोई उसको कुछ ना बोल सके और वो भी उसको उतना ही लिमिट में जवाब देती है। ये मतलब जैसा आपने बताया सेम वैसा ही।
ह तो हाँ, बस, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ तो ओह! ओके, हाँ। तो वही मेको लगता है लड़कियों का होता है शायद ऐसा।
उ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, लड़कियों का नहीं मतलब वो अपनी-अपनी समझ पर भी होता है, थोड़ा-सा कि आप किस तरीके से देख
थोड़ा बट सही बात है सही बात है सही बात है सही बात है। बाकी तो फिर मतलब ये भी अ, क्या बोलते हैं? एक और सीख जो मुझे लगता है मुझे मिली है कि अ अ, मतलब
जी। हुँ, हुँ।